Entonces, pues ya era de noche, ya era como medianoche, estábamos platicando y ya sabes, lo normal, ¿no?, como chavitos de 15 que contamos las historias de miedo y que, uy, sí de que: "Uy a mí no me asustan esas cosas", y bla bla bla y tómala, que nos empiezan a aventar un SOS con una linterna del otro lado del río.
<chuckles> Historias de de terror, sí. <chuckles> Pero <giggles> Ay, no.
Sí, horrible. Entonces como que todos nos asustamos porque se supone no había nadie ahí y pues dijimos, bueno, pues gente acá en compañía de unos adultos nos tocó como ir a a revisar si estaba sucediendo algo, resulta que nunca encontramos a nadie, no había nadie.
¿Y no? O sea, pero ustedes sí sabían o sea, no eran solamente luces y ya, ¿no?, o sea, podían ustedes bueno, supongo que al estar en los scouts supieron qué significaban esas luces, ¿no?
Sí, es que era el el SOS en clave Morse, ¿ya ves que algunas lámparas lo tienen ya como automático?
Ah, okey. Ah, ya, ya, ya, sí, no bueno, no lo sabía, pero mira, qué bueno saberlo ahora. <chuckles>
Sí, eh, las lámparas, algunas tienen ¿ves que brillan como si fuera estrambótico, pero de repente queda uno largo y luego varios cortos o así? Esa combinación en clave Morse es SOS.
Ujú. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, tienes razón. Okey. No, pues, con mayor, mm, razón, porque, o sea, no eran luces cualquiera, ¿no?, o sea, tenían un un, sim e sí, exacto, muy específico.
Sí. Una llamada de auxilio, sí, y y de hecho te digo, fuimos y llegamos al punto donde vimos la luz y no encontramos a nadie.
Ay, no.
Pero curiosamente los que se quedaron en el campamento nos decían que se seguía viendo esa luz.

Sí, sí, sobre todo eso. Y te digo, agradezco mucho que que la gente que estaba en la terminal de autobuses que me co correspondía a mí, fueron bastante amables, este, también, pues personas que estaban alrededor, este, vieji sobre todo de adultos mayores, este, fueron muy amables, me dijeron, este: "Tú tranquilo, este, pues ya estás arriba, no pasa nada". Este, las chicas que me recibieron a para el para el boleto, de que tranquilo, todavía faltan 5 minutos, no pasa nada. De hecho, ya estábamos por vocearte porque faltabas tú. Y no sé, o sea y también,, <giggles> digo, en en menor medida, pero lo agradezco muchísimo, la gente sí sí se abrió sí sí me abrió camino para poder llegar, o sea, sin si no, yo creo que hubiera estado chocando con todo el todo el mundo para y poder llegar a mi camión y no, caso contrario, como que me vieron tan apurado que que la gente se se abrió para darme el pa el paso libre.
Ujú. Ay, sí. Mm. <chuckles> Ay, no, sí, no lo habrías alcanzado, pero ajá. Sí, pues te vieron con las prisas, ¿no?, como de que te iba a dejar. Digo, supongo que cualquiera en esa situación, pues, ve que la gente va con prisas, ¿no? Pero lo bueno es que sí, fueron conscientes, y, sobre todo
Sí. Sí, fueron bastante empáticos.
Sí, sí, sí, que te dejaron pasar así, porque, mm, no, mm, eh yi corriendo detrás de la osea, bueno, e empezando porque tu amigo, pues fue tras el autobús, ¿no?, <chuckles> para l perseguirlo. Empezando desde ahí.
Sí, ¿eh? En lugar de decirme te dejo en la terminal. Sí, tal cual.
Sí, no no, pero, pues, mira, qué bueno. Y, sobre todo, qué bueno que ya aprendiste esa lección. De las otras, bueno, queda ahí la experiencia nada más, ¿no? Pero de esta al menos ya sabes qué hacer la próxima vez. <chuckles>
Sí, ya. Sí, definitivamente. Y de las otras también, no preguntar, y no investigar tanto.
Ujú. <chuckles> Bueno, al menos. Sí, sí, sí.
Creo que es lo más importante. Sí, no, ya ya, no no no no le voy no le quiero jugar al al, este, al médium, por decirlo de alguna manera, no no vaya siendo el malo.
<chuckles>